É não, eu não sou enfermeira, mas eu eu eu trabalhava em hospital em horário noturno, né.
Ah, ok.
E aí, eh, a gente tinha uma uma uma rotina m a gente tem, né, os profissionais de saúde que trabalham à noite tem tem uma rotina muito estressante, né. E é perigoso e eu eu já, eh, dormir no volante voltando do hospital
Sim. Sim, eu imagino a minha Nossa, de não aconteceu nada, o que que aconteceu?
muitas vezes. Hã?
O que aconteceu quando você dormir no volante?
Eu via que eu estava cochilando e aí, ou uma vez que foi mais grave, foi o o o motorista de ônibus, que me que buzinou, e eu acordei, que eu já ia entrar debaixo de uma carreta.
Sim. Ah. Nossa senhora. E esse foi o momento que você viu que você tinha que mudar o estilo de sua vida?
Deu. Uhum. Aí eu falei: "Gente, não tem jeito mais", né, porque, ah, começou a afetar o meu sono, quer dizer, eu não dormia no hospital e eu não dormi em casa também.
Nossa. Sim.
Ao afetou totalmente o meu sono, e aí eu vi que a minha rotina tinha que ser mudada. Aí inclusive, eu mudei de país, né. <laughs> E mudei também a a minha rotina, o meus meus horários. Né, eu mudei de área, né, e aí eu consegui.
Não, mas realmente. Ah, você mudou assim tudo na sua vida inclusive Uau, incrível. Aham.
Sabe, porque senão eu acho que eu não que eu não teria conseguido. E aí eu estipulei uma rotina pra mim, e hoje em dia minha rotina é bem estabelecida, assim, eu acordo no mesmo horário.
Hum. Não, cara sim. Você fez uma mudança

Sim.
Mas aí me dá aquela bom pensamento, né, nossa eu posso dormir mais 1 hora, né, posso dormir mais 2 horas.
É aquela preguicinha, né, nor normal que dá, né. <laughs>
É, não é bom?
Exatamente. A minha esposa ela é ela é, enfermeira.
Aham.
Ela é instrumentista também, assistente de cirurgia, e realmente ela tem uns horários que são bem difíceis, mas ela adora o trabalho dela, ela O trabalho dela ela ajuda a salvar vidas, então
Aham.
Então, esse aqui é o compensação.
É, a gente cai nessa profissão realmente, eh, na verdade a gente vai, eh, a gente, eh, escolhe essa profissão acho que muito para porque é a é a nossa o nosso propósito, né, mas quem não gosta, eh, acaba saindo, né, quem não tem esse propósito acaba saindo.
Sim. Sim. Exatamente. Exatamente, ela ela perdeu vários colegas, sim, é. Sim, ela me falou disso. E você tem algum ritual assim que você, eh, usa diariamente pra matinal, assim, que você não abre mão, tipo tomar seu café, se se como é que é os rituais matinais?
É. Ah, eu acho que é, hoje em dia eu não abro mão é de nada, <laughs> porque eu acordo no mesmo horário, aí eu vou fazer a higiene, né, hā, tomar banho, escovar dente e tal, tal, e aí eu eu faço o o meu café, né, mas eu não tomo mais café, o café, né, brasileiro lá, eu eu tomo um shake.
Sim. <laughs> Aham. Vale. Aham.
Que é de whey protein com com creatina, com frutas, né, geralmente é banana, maçã, às vezes eu ponho pera.
Ah, ok. Muito pessoal. Ah, sim, sim. A linha saudável, né.

Aí todo mundo vai até a a até o o transporte público, né. Ou vai a pé mesmo, porque não tem como. Não tem como. Os grandes empresários e tal vão de motorista, né.
Isso Aham. Sim.
Mas a gente como a gente não tem motorista, né. <laughs> Não tem como.
Uau! Que Então, é interessante isso, né, eh, é um bem bem, eh, mal localizado esse hospital e, de qualquer forma, também faz parte, então, da tua rotina matinal, né. Ver como é que você vai para o para o trabalho, se é quando tá chovendo.
É! Mas eu não trabalho em hospital mais.
Ah, ah, OK, então
É É.
E e, tipo assim, como aham.
É, porque se fosse hospital teria que ter um estacionamento, né.
Exato. E quando acontece um
É tem que ter, obrigatoriamente, aqui tem que ter.
quando acontece um imprevisto, assim, tipo, você tem uma visita ou não sei. Você tá, hã algum imprevisto, assim. Como é que você adapta esse imprevisto à tua rotina matinal?
Olha, eu nunca tive, aqui, um imprevisto, assim, sabe. Às vezes, a gente tem porque a gente acorda
Ai, que bom. Que bom.
Eh eh, eu sempre acordo cedo, assim, eu nunca tive. Mas, eu acho que tem como adaptar, né, assim. Eh, algumas coisas, por exemplo, o alongamento, não dá para fazer. Atividade física, então, a gente vai cortando essas coisas, né. Eh eh, não não dá pra ir andando, por exemplo, quando chove muito ou tá nevando muito, né, aí, realmente, eu tenho que que ir de aplicativo e, por exemplo, quando eu tô atrasada, né, por exemplo, ou algum parente me liga de manhã, porque o horário lá do Brasil é diferente, né. Aí me liga. Aí, eu tenho que atender e aí muitas coisas não dá pra fazer.
Sim. E com com boa vontade, tem, né. Aham. E vai mantendo o essencial, né né. Sim. É. Eu fui previsto, né né. Sim. E aí quebrou a rotina, né. É, a vida é cheia de imprevistos. A gente pode dizer, então melhor forma hum, adaptação é a palavra, não é.
É, mas aí a gente vai adaptando, né. <laughs> Adaptando. Mas, eu tento manter os principais, né, que é a higiene e o tomar o o shake, porque em outro lugar, eu não vou conseguir tomar. Eu só vou conseguir tomar café da manhã. Então, eu tento manter isso
Sim. Perfeito. É. Mas isso é essencial.
né.
Perfeito. E e você mora sozinha ou isso aí, como é que é? Te tem família você mora com família?